كنت حابة أسأل هو أنت فكرت مرّة كده إنك تغيّر ستايلك فجأة؟
هو آآ، يعني هو ممكن يبقى فجأة أو مش فجأة يعني ع ع على فكرة حاجات كتير آآ، إحنا بنقو بنبقى فاكرينها إن هي حصلت فجأة، آآ، بس هي يعني حصلت بتراكمات يعني مثلًا يقول لك إيه، فُلان ده خس فجأة، فُلان ده آآ، فجأة لقيته م عدّى في المجال الفُلاني مثلًا أو اتشهر جدًا في كذا. الكلام ده مش فجأة طبعًا يعني، الكلام ده هو عبارة عن يعني ثمرة ال آآ آآ تعب سنين أو حاجة زي كده. فخلّينا نقول إنه آه ستايلي اتغيّر فجأة، لو تحديدًا مثلًا هنتكلم عن اللبس مثلًا، آه ستايلي اتغيّر فجأة، اللي هو فجأة بقى ليّا style معيّن كده بس هو في الحقيقة ده تراكم يعني تراكم سنين يعني.
امم. <chuckles> امم. أكيد. امم.

الclassic والبِدَل، ثقة في النَفس، meeting أ presentation، الحاجات ديّة تحس إن هي آآ، لايقة أوي على الكلام ده، و وأدعَى إن الآخرين يتقبّلوا كلامك، مع إن ده شيء وحِش على فكرة ده مش شيء حلو، بس ده حقيقة حاصلة، يعني الوحِش إيه؟
امم. ما هي دي فعلًا. الناس فعلًا بتقيّم قصدك على أساس اللبس.
آه ده وحِش، المفروض تسمعني بعقلك تسمعني بودنك تشوف الكلام اللي باقوله له وزن والّا لأ، ما لكش دعوة أنا لابس إيه والّا شكلي عامل إزاي، ولكن و امم.
امم. طب هل أنت شايف إن في مرحلة عُمرية يعني كل واحد في مرحلة عُمرية ستايله بيتغيّر على حسب سِنّه، والّا ده مش شرط؟